Iya iya iya, eee, berarti ini, kalo Kakak kerjanya tim, gini, pernah gak, sih, Kakak ngenyaranin buat tim Kakak, untuk, "Kita keluar aja, yuk, kita, gak usah di office." Gitu. Karena kan, eee, kalo lebih, gimana ya, lebih fresh aja kan, ya, kalau di luar kan, ya.
Nah, iya Kak, betul. Jadi memang, gitu, ya, eee, kadang-kadang, gitu, ya, atasan aku sendiri, karena waktu itu aku jadi staff gitu, ya. Nah, yang ada di gazebonya itu gitu, ya. Nah, kadang-kadang em eee, si manajer aku, waktu itu, gitu, ya, bilang, "Eh, ayo yuk, ke gajebo aja yuk, kerja di gajebo, lebih ini," gitu ya, "lebih enak." Karena kan, di gazebo ada pohon besarnya gitu, ya. Yang di mana itu, tuh, adem gitu, dan aku kebetulan kan, memang di, kerjanya di industri yang kreatif gitu, ya. Jadi, gak perlu-perlu banget harus di dalam ruangan, sebenarnya, jadi, kadang aku WFH, kadang aku di mana, gitu. Jadi gak terlalu, terikat di dalam ruangan. Dan itu, sebenarnya cukup efektif iya, betul Kak, fleksibel. Dan, itu tuh cukup efektif, karena menurut aku mungkin bisa, menggairahkan inspirasi-inspirasi gitu, yang baru, dan, itu kan, tuntunya bermanfaat juga, ya, bagi kerjaan, gitu.
Mmm. Mmm. Oh, oke. <chuckles> Oke oke. Iya iya i Adem. Iya, betu Hmm, iya iya iya. Oh. Fleksibel lah, ya. Hmm. Mhm mhm mhm, betul betul betul. Oke deh, kalau gitu, eee, terima kasih ya, Mas, ya, unta, mmm, menemani obrolan hari ini.
Iya, terima kasih juga, ya, Kak, udah mau, nih, dengerin curhatan-curhatan aku. Mungkin, lain kali bisa ngobrol-ngobrol lagi, ya, Sampai jumpa.
Terima kasih, Kak, iya. <chuckles> Oke, terima kasih, Kak, sampai jumpa.